Exatamente, então
É, eu acho que muda completamente o comportamento de um de um animal, né, o estresse, né.
Uhum. Também acho, também acho e
Tanto que animais do zoológico eles se comportam super bem, na selva eles já são outro tipo de animal. O leão, por exemplo, né, o tigre que são ni animais ferozes, né, eles mudam completamente o comportamento deles. Porque ele eu acho que a selva para eles é estressante, né, porque eles têm que caçar alimentos, eles têm outros predadores, né.
Aham. Sim. É. Uhum. Exatamente. Uhum. É, eu acho que a selva você não você tem que você está o dia todo Como que eu posso dizer, você está o dia todo co proc com medo, né, não com medo, mas assim atento, né
Uhum.
e tudo mais, já em outros ambientes não. O que que você acha de zoológico? Qual sua opinião sobre zoológicos?
É. Eu prefiro um animal num num zoológico bem tratado do que em uma selva onde um caçador vai vai perseguir ele, entendeu? Vai, eh, ele vai ter que arrumar alimentos onde não existe, porque alimentos, né, é a incêndios florestais e tal, eu eu prefiro. Sei lá, eu acho que <laughs>
<laughs> <laughs> Hã? Aham. Aham. <laughs> Ai, ai. É, é porque
Nossa, mãe, no zoológico você já viu como que eles são bem tratados?
É, é porque é. O que acontece é que os, eh, os animais de zoológico eles eles perdem, né, a as características deles de caçar, de de tudo.
É, mas É, justamente porque eles não são mais estressados, né.
É.
É, eles não são mais estressados, eles eles estão tranquilos eles são, como se diz, humanizados, né. <giggles> Eles são cativados, por exemplo, né. Eles sabem que não precisam ficar estressados, que não precisam mostrar aquela, né, aqueles dentes lá. Para quê? <laughs>
É, porque eles Aham. É. É. É, porque vai ter comida, né. Vai ter comida, eles vão ter que <laughs>
Só fica deitado dormindo. A comida vem a hora que ele quer. É.
Ai, e aí você gosta de zoológico?
Eu gosto, eu gosto de de zoológico. Eu eu se fosse, eh, para mim, eh, do jeito que está o mundo
É. Aham.
hoje em dia que os homens não respeitam os animais selvagens, não respeitam os espaços deles. Eles passam fome, né, e eles abandonam c as crias, porque não tem como cuidar. Você sabe, né, que os bichos estão em extinção náo é por falta de deles, eh, terem filhotes, é porque eles abandonam, porque é pra você ver que que estresse que é.
Aham. Aham. Aham, sim. Uhum. Aham.

Então, vamos lá, quais são os efeitos da exposição a a ambientes estressantes na saúde emocional dos animais? O que que você acha sobre?
Hum. Tão triste esse tema. <laughs>
Uhum. <giggles>
Ai, meu Deus do céu. Nossa, mãe. É muito triste isso.
Mas mas é pra pensar. É.
É, é é assim, se o animal, ele não tá acostumado com, eh, com um ambiente tranquilo, calmo, se ele é silvestre, por exemplo, sei lá, eh, eu acho que isso pra ele é comum, né. Mas se for um animal de estimação, que, por exemplo, foge ou se perde, sabe, nossa, deve ser difícil demais para o bichinho, né.
Porque Uhum. Uhum. Aham. Tá. Aham. Uhum. Uhum. Deve, né? É. Mas é eu acho que qualquer am ambiente estressante é difícil pra qualquer um, né, seja animal, ser humano enfim, criança
Nossa, eu não posso nem pensar como que deve ser difícil isso, né. Uhum. Uhum.
é pra todo mundo, né, a diferença é que os animais, eles não sabem, eles não têm como sair, né.
É.